Ah oui!
Qui est, heu, ben, soit pour les, heu, les fruits et légumes ou les aliments frais ou ou ou même des biscuits et cetera et au final, heu, tu payes beaucoup moins cher. Ça permet, heu, ben, à nous, en tant que personne de faire, heu, des économies et ça permet aussi à la boutique, bah du coup, de pas jeter trop d'aliments et c et ça, je trouve ça vraiment cool parce que, heu, hem, ça m'arrive assez souvent d'y aller, bah, soit le matin ou soit le soir et que, bah c il y a plein de choix, il y a plein de choses et heu, et c'est pour moi important.
Mmh mh. OK. Oui. Mais c'est une petite épicerie? Parce que, heu, heu, dans les supermarchés ils font ça. Ouais market, ouais.
Non, c'est, heu, c'est un market. C'est un c'est un market, mais c'est un franchisé. Donc je pense qu'ils font plus ce qu'ils veulent et heu, heu, ils le font pas tous. Mais c'est vrai que ce market,, pour le coup, heu, je trouve que leur initiative, elle est elle est géniale!
D'accord. Ah ouais, bah, c'est pareil, ça s'est développé parce qu'il y a eu des scandales ou en grâce aux réseaux sociaux, en fait, hein. Parce que, heu, à à une époque, heu, les supermarchés mettaient tout dans des b dans des bennes et pour que personne ne les récupère parce que parce que, voilà, c'est pas bien que les gens mangent. Ils mettaient de l'eau de javel, heu, enfin, c'est horrible et heu
Ouais? Ah mais, oui, j'avais vu un reportage sur ça. Mouais, j'avais vu parce qu'ils voulaient éviter que les gens viennent fouiller dans les poubelles, heu, pour récupérer de l'aliment des aliments qui étaient vraiment, heu, même, heu, je dirais, heu, très bons, hein. J'ai déjà vu effectivement, tu tu m'en parles, le reportage qui qui qui en parle. Et c'est vrai que mettre du détergent pour éviter que les gens prennent, c'est horrible, quoi.
Ouais. Mais bien sûr, bien sûr. Scandaleux! Ouais, c'est affreux et du coup, quand même, ça a fait un petit peu scandale. Alors heu, ils ont quand même réfléchi à la chose. Ils vendent, heu, avant la date limite de consommation, hem, moins cher mais moi je trouve que ça reste cher. C'est je veux dire, ça va être -20 %, moins trente pour cent, heu ouais, pour enfin, je veux dire, c'est c'est c'est p c'est pas pour le consommateur qui allait chercher dans les poubelles, hein. Mais bon, c'est toujours mieux que rien.
Oui. Oui. Ah oui, des fois, <chuckles> il y a dix, dix centimes de différent. <chuckles> C'est pas énorme. Non. Ouais, c'est un effort. On va noter la bonne.
Mais ouais, après je pense que maintenant, ils doivent plus donner aussi aux aux comment ça s'appelle? Aux a aux hem, ouais, aux aides alimentaires, heu, aux banques alimentaires, c'est ça. Ouais, ouais.
Aux associations? Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais, bah, heureusement. Mais finalement, les réseaux sociaux ont servi effectivement, heu, à mettre en lumière fin les gaspillages qui se font dans le commerce, qui et les restaurants, hein, qui sont en fait, je pense la plus grosse partie du gaspillage, c'est pas ce qu'on a à la maison, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. Et et grâce à ça, ça a permis de mettre énormément de choses en place ces dernières années pour le gaspillage et c'est super.
Oui. Ouais. Oui.